Lagu-lagunya Raisa, Kak. Tapi aku lihat show-nya tuh suka banget, kayak "Wah! seru banget," gitu loh, Raisa tuh kalau konser, kalau misalnya show gitu. Dia tuh all out, mulai dari pakaiannya, terus, eee, pakai konveti, pakai kembang api, pokoknya dia panggungnya heboh deh. <laughs> Aku suka suka banget. Jadi, meskipun aku enggak enggak dengerin Raisa, tapi aku suka lihat perform-nya dia gitu. Terus, eee, Sheila On 7 itu keren banget, kayak pecah banget, ramai dan semua orang seru gitu, eee, terus yang seru lagi itu Cokelat. Nah, Cokelat ini kan band lawas ya, Kak, band lawas banget, sama sih Sheila On 7 gitu. Band legend lah gitu, itu juga aku gak nyangka bakal seseru itu, tapi yang malah bikin aku agak off adalah malah band The Strokes yang tadinya itu aku, harapannya adalah, eee, seru gitu, Kak. Ternyata enggak, jadi kayak dia kan memang slow dia itu kan memang genrenya slow rock ya, Kak, ya. T yang yang mana slow rock itu musiknya mungkin enggak yang slow banget, enggak yang kenceng banget, tapi nyanyinya tuh kayak agak orang ngantuk gitu, Kak, kalau kalau di platform pun di Spotify itu udah kayak gitu gitu. Ternyata aslinya lebih ngantuk lagi jadi kayak, aduh.
Iya. <laughs> Nah, ya. Wah! Iya. Betul betul. Betul, kenapa tuh? Iya. <laughs> Iya iya. Lebih ngantuk lagi.
Iya nih, kok kok ngantuk ya? Jadi, kayak aku nonton The Strokes tuh mungkin enggak sampai setengah jalan, udahlah kita balik aja gitu.
Waduh! <chuckles> Padahal itu adalah band favorit, Kakak, ya, yang memang, eee, ekspektasi Kakak udah udah tinggi banget tuh ke situ ya. Nah, itu berarti memang pas itu enggak ada yang joget atau bergoyang gitu? Jadi cuma nungguin aja gini ya, gitu, kayak nungguin mungkin
Iya iya, bener bener. Bener bener. Iya. Iya, apa ya, eee, sing along-lah ikut nyanyi, tapi juga enggak yang seru gitu loh, Kak. Karena enggak tahu ya mereka check sound-nya kurang atau apa. Cuman kayak nyanyinya nyanyinya vokalis tuh kayak bisik-bisik gitu loh. Jadi kayak "Hah! Gak denger nyanyi apa?" kayak
<chuckles> Oke.
denger doang. Iya, paham sih ini slow rock memang memang nyanyinya agak ngantuk gitu kan konsepnya, tapi kok ngantuk banget gitu. Gak kayak aduh udahlah ini cabut ajalah kita, gitu.
Betul betul. <chuckles> Oke! Nah, terus kemudian setelah tadi ya kamu selesai nonton konser. Nah, biasanya kan ada masalah di transportasi nih apalagi pas lagi bubarannya, waktu itu kamu mengalami enggak sih, masalah-masalah transportasi ini?

Cancel sepihak, jadi kayak yang beneran kita kek di-prank gitu loh, Kak. Waktu itu aku udah mau ma cuman kayak ya udahlah kita nggak boleh marah-marah, jadi kita apa nih, kita harus apa nih, gitu. Akhirnya, eee, untungnya clear sama tim Agoda-nya, terus kita kalau enggak salah ditransfer balik uangnya.
Waduh. <laughs>
Terus, eee, transfer baliknya tuh tapi kayak H min, e +7 sorry, H+7 gitu loh Kak, terus akhirnya ya udahlah sini, eee, yang handle h hotel aku, gitu kan. Karena udah nggak sabaran ya Kak pas itu aku, karena aku merasa kayak, "Ini kita harus cepetan dapet hotel, kita taruh tas, kita istirahat bentar, kita berangkat." Karena itu udah kayak
Oke. Betul betul. <laughs>
jam 05:00 itu kita harus berangkat gitu loh. Sedangkan ini tuh udah jam jam 01:00 siang, kayak kita masih plonga plongo nggak tahu mau ke hotel mana gitu loh. Jadi ya udah akhirnya aku yang handle untungnya saat itu nemu nih Kak, eee, kamar kamar, eee, ya daerah dekat GBK situ sih masihan. Cuman kayak se semalem doang di sana terus, eee, hari ke-2 sama ke-3 pindah hotel gitu. Nah n uangnya yang gimana gimana, Kak?
Betul. Gimana? Oke. Nah itu hmm? Besing itu gimana tuh waktu itu, Kak? Maksudnya, itu kan dadakan sedangkan itu di konser aku tahu sendiri pasti itu udah pada full tuh ya kalau hotel-hotel yang daerah sana. Nah, waktu itu dapetnya kayak gimana nih hotelnya Kak di sana, gitu? Aku penasaran nih. <laughs>
Iya. Iya. Eee, lumayan ini kok, lumayan proper kok nggak yang jelek-jelek banget. Tapi untuk untung itu ini ya hokinya kita ya Kak, kayak masih ada kamar tinggal 1 langsung kita cus gitu, kayak udah nggak usah banyak ini, nggak usah banyak diskusi lagi, udahlah mumpung ini ada kamar dan harganya nggak terlalu mahal. Kayak udahlah kita gas dulu aja gitu, yang penting kita bisa naruh barang, kita bisa rebahan bentar, karena aku sih udah tidur banyak ya di kereta, tapi ini temenku 2 orang kan mereka podcast tuh di selama di kereta, kagak ada tuh Kak istirahatnya mereka tuh ngomong mulu, heran. Ya udah kan, terus kayak yang mereka udah mengeluh, "Aduh capek aduh capek." "Ya capek tapi gimana orang hotelnya kena prank gitu kan," aku bilang gitu. Ya udah akhirnya dari situ, eee, dapat nih hotel, kalau nggak salah Daun Daun Residence apa apa ya tap pokoknya sih itu, masih deket-deket GBK juga.
Iya iya. Oh. <laughs> Iya. <laughs> Betul betul. Terus terus? Oke. Tapi?
Terus, akhirnya ya udah kita, eee